É, nós temos barreiras. A gente gosta daquilo que a gente gosta e quando mostram uma opinião contrária a gente faz de conta que não ouviu. <laughs>
Sim. Pois é. Olha para você ver, e uma coisa acho, assim, né, a gente falando, brincando com os americanos, mas a gente também tem isso, né, eu recentemente estava vendo um vídeo e tal, e falando da Ásia, né, como que a Ásia também é super diferente, tem vários né, várias etnias e pessoal parece muito dife fica não é muito parecido, né. E
Hã. E ele até até eles se estranham. Hã. Aham.
Pois é. E né, a Índia, acho que faz parte da Ásia também, alguma parte da Rússia. Exato. E eu não fazia ideia, você fala: "Ah, asiático", eu penso
Aham. Sim. O Afeganistão é Ásia. Uhum. A Afeganistão Oriente Médio, não, na Ásia. Uhum.
É, eu penso no Japão, na China. Não pensava em outros <chuckles> lugares, né.
Então E você chega se você falar para um chinês que ele vo você errar e chamar ele de coreano, ficam altamente ofendidos. Chamam coreano de japonês, ficam altamente ofendidos. "Eu tenho cara de japonês por acaso?" Eu: "Tem".
Nossa, sim. É. É, para gente ele tem. <chuckles> Sim. É, olha que engraçado também, eu tinha assistido uma série e estavam alguns pesquisadores falando questão de genética e enfim. E como que a gente, né, que é ocidental, no nosso olhar os orientais que têm mais o os olhos puxados, né, eles se parecem, a gente olha e parece que um viu o outro, a gente parece que pare pra gente, no nosso olhar eles são bem parecidos, né. E aí, ah
Hum, mas se não para eles é inaceitável. Porque eles não se confundem. Hum. Certo. Uhum. Uhum. Sim, é. Fo foi o exemplo que eu dei de um coreano falar: "Eu eu pareço japonês?" Parece. <laughs>
É. Exato. E aí nesse estudo falou que para os asiáticos, nós orientais ó, nós ocidentais parecemos todos iguais também, no olhar deles. É. Não é engraçado? <laughs>
Uau! Aí tá vendo? Uhum, 2 lados da mesma moeda, lados muito parecidos. Então, assim, eh, quando os comediantes negros americanos fazem piada de que a polícia acha que eles são a mesma pessoa, não tá errado.
Sim. Sim. É. É. É verdade, é verdade.
Não está errado. O David Chapel tem uma piada que fala, assim: "Estamos à procura de um meliante negro entre 1 metro e 40 2 metros e 20".
Hã. Hum.
To todo mundo se encaixa. <laughs> É uma piada, claro, mas assim, eh, o nos vendo os protestos e nas coisas, eh, negros sendo reconhecidos por retratos falados e e testemunhas, que olham para eles e fala: "Ah"
Nossa! Todo mundo se encaixa. É, é. Aham. Uhum. Ah.
"deve ser esse aí".
Não consegue diferenciar, né.
"É igualzinho o que me assaltou". Agora imagina um crime cometido por um asiático e um americano ou um brasileiro tem que
<clicks tongue> Ai, como é que pode? Sim.
Nós precisamos melhorar muito nesse quesito.
Ai.

Pra você ver.
Uhum. Mas olha, mas não é é olha, se se a gente olhar em um em um outro extremo, talvez seja compreensível. Porque se você se eu e você começarmos a falar aqui da África, Etiópia, as imagens que nos vêm à cabeça são os grandes descampados do Serenguetti, e aquelas tribos indígenas, com as pessoas segurando os cajados e e a África tem isso, mas também tem cidades alucinantemente desenvolvidas e
<laughs> Hã. Aham. Aham. Sim. Aham. Sim. Exato, exato.
arranha-céus igual em Nova Iorque, não é igual Nova Iorque mas enfim. Então assim, nós também temos isso.
É. Demais. Eu inclusive, como eu comentei com você, né, por exemplo, do Haiti, é bem mais próximo da gente do que do que a África, né, por exemplo países da África. Eh, antes de conhecer meu marido eu não fazia ideia, de onde o Haiti estava localizado no mapa. E na minha cabeça eu até achei que era lá para os lados da África, não sabe. E que Guiné fica nas Américas também, tipo, eu não fazia ideia.
Uhum. A maioria das pessoas não sabe. Uhum, é. Teve um de teve o debate aí onde foi discutido que o Elon Musk é sul-africano. Eu falei: "Olha, como assim?".
Olha, pois é.
Como se pe se pessoas brancas não pudessem, ter filhos brancos, independente de onde estiver, sabe? <laughs> Sei lá o Brad Pitty é japonês. Tudo bem, não tem problema.
Exatamente, exatamente. É É, foi nasceu lá, é o que é? Não é?
Então, mas até a nossa cabeça tem um um bugezinho, um pré um conceito predefinido para não falar que é preconceito. Mas
Uhum. Demais. Uhum, pois é. E a gente espera que agora, né, a gente esperava, né, que com a tecnologia as pessoas aprendessem um pouquinho mais, né, mas eu acho que não não está tanto assim, né.
Então é Uhum.

Olha, meu marido no caso, eu também dei muita sorte que ele é super mente aberta, então ele super entendeu e ele viu que era não era uma coisa minha que, da minha cabeça que nossa, vou usar um biquíni menor do que o normal aqui da da galera, então ele super entendeu e ele também não é americano, ele é ele é do Haiti. Então, acho que ele tem essa pegada um pouco mais assim aberta, né, mas teve outras pessoas, teve situações, hã, de trabalho, que, eu tive que meio que explicar sabe, eh, foi foi meio complicado.
Pronto, uhum. Uhum. Uhum. Certo. Uhum. Hum, certo. Você já foi na Flórida, na praia?
Fui, já fui para Flórida.
Na Flórida na Flórida é um pouco, é, águas agitadas assim.
Aham.
Pode ser que você encontre, uma família, geralmente branca, conservadora, redneck que vai
Hã. Aham.
não vai ficar satisfeito e vai te importunar sabe, na Flórida eles são uns pouco um pouquinho mais pegadas com as brasileiras e fio dental essas coisas, então, eh, tem relatos relatos aos milhares da internet.
Mentira. Não. Que isso. Hum. <gasps> Nossa eu nunca passei, assim, tipo de pessoas, ah, aham.
E as e as brasileiras começa começam logo assim: "Olha o absurdo, estava eu, curtindo meu domingo". <laughs>
Não acredito, eu não sei o que aconteceria comigo se um estranho chegasse e falasse alguma coisa da roupa que eu estou vestindo eu acho que ia ficar em choque.
Então. Então, eh, são choques é o é o o a virada dos tempos, porque
Né.